Oye, a ver, cuéntame, o sea, ¿tú cómo decides cuándo decir que no a tareas extras? O sea, cuando ya te sientes como superabrumada, ¿y cómo decir que no sin sentir esta culpa?
Eh, precisamente eso, o sea, normalmente soy una persona organizada. Y trato de organizar mis cosas, si se puede, desde una semana antes, agendo, eh, qué voy a hacer cada día de la semana para cumplir.
Okey.
Eh, entonces, cuando me sale una tarea extra, que siento que no voy a dar el 100 porque ya estoy cansada o porque está fuera de mi horario o porque no no va con mi plan, pues, eh, agradezco y digo que no.
Uju. Okey, o sea, como que tomas en consideración como todo lo que ya planeaste, como todo lo que ya tenías previsto para tu semana, y ya cuando te llegan con esta tarea extra, dices como que: "La verdad, no quiero, no sé, ya ya está, ¿no?, no tengo tiempo". O sea, normalmente, ¿cuál es tu tu razón o tu p criterio principal para aceptar o rechazar una tarea? ¿Es el tiempo, imper importancia, a lo mejor alguien que te lo pide que no conoces?, o no sé. Cuéntame.
Ajá. Eh, básicamente el tiempo.
El tiempo es en lo que más te basas, okey.
Sí, básicamente el tiempo, porque te digo, o sea, precisamente, como me organizo desde una semana antes
Ujú.
ya tengo asignado, eh, lo que voy a hacer cada día eh, respetando mis horarios de sueño, eh, mi trabajo, eh, trabajo en casa, compromisos sociales, situaciones personales.
Ah, okey. Ah, o sea, como que lo tienes tus bloques como bien establecidos durante el día y la semana, ¿no?, de que, no sé, de 8 a 9 hago esto, de 10 a 12 hago esto, y esto, y esto, entonces, como que ya una vez que te caen, o sea, estas tareas extra, como que dices: "A ver, pues, ¿dónde cabe?", pues no cabe, ¿no?, entonces, eso es un no.
Sí. Exacto. Exacto, o o o, a veces, por ejemplo, si es alguna que me gustaría mucho hacer o me conviene hacer económicamente o o entonces veo si hay algo ahí que puedo mover, ¿no?, pero, generalmente, necesito tiempo, o sea, no lo hago de un momento a otro.
Ah, sí. O sea, necesitas tiempo para planearlo y, aparte, como que no es tanto de que agregas algo más, sino como que ah, te llega esta tarea extra y dices: "Okey, ¿por qué lo puedo cambiar? ¿Por qué lo puedo sustituir?". Ah, ya suena superinteresante y superbueno ese plan, porque así tampoco te sobreexiges demasiado, no te sobrellenas de cosas que a lo mejor ya no tienes tiempo. Y, por ejemplo, ¿te ha pasado a ti alguna vez en el que a lo mejor te agarraron distraída, que a lo mejor te pusieron presión o te te lo preguntaron enfrente de todos? Y tú así como que, ay, ¿sentiste la presión social? Que dijiste que sí. Y luego luego, o sea, como que en cuanto dijiste que sí dijiste: "Ay no chin, la regué, no debí haber dicho". O sea, ¿co qué pasó y qué señales te hicieron ver que, pues, debías de haber dicho que no?
Exacto, exacto. Muchas, muchas, muchas veces me pasó esto, durante muchos años, por no saber decir que no.
Ay, sí, me imagino. Okey.
Entonces, acababa exhausta, eh, de mal humor, mal dormida, a veces mal comida, ¿no?
Claro, se te mueve todo.
Se te mueve todo, ¿no? Hasta que me concienticé de la importancia de decir, no. O sea, cuando cuando tú analizas verdaderamente esa simple palabra, el sí o el no
No, si.
tiene un gran contexto, ¿no? Incluso hasta cultural, por ejemplo
Claro, qué fuerte. No no había pensado como este tema cultural.
Sí, claro. O sea, ¿cómo vas a decir que no? Eso es de mala educación.
Ah, claro, o sea, q que sobre todo siento que en estas culturas como latinoamericanas o inclusive la mexicana, es como siempre: "No puedes decir que no, tienes que compartir, no puedes decir que no, tienes que dar, no puedes decir que no, te lo pidió tu tía. ¿Cómo le vas a decir que no a tu tía? A mí no me digas que no". O sea, siempre es como tienes que siempre ser muy servicial y inclusive esta frase muy común, sobre todo, es un tema religioso na de de María Teresa de Calcuta, que era de que dar hasta que duela, ¿no? Así como todas estas cosas así pesadas, que a lo m
Ajá. Ajá. Ajá. No. La cultura del sufrimiento, ¿no? O sea, no, gracias.
Ándale del suf de que si no sufres, no eres una buena persona, ¿no?
Claro, y dices: "Bueno, ella era una monja y si ella estaba casada con esa idea, pues muy respetable, ¿no?" Pero yo creo que cada quien tiene que analizar su contexto y su circunstancia.
Cada quien. Ajá, sí. Su realidad, sí, claro.
¿No? Porque al final de cuentas ella sí, claro, este, po poniendo tu ejemplo, sí, servía mucho, ¿no? Pero, por lo menos, en sus últimas 3 décadas tenía un ejército que hacía todo para ayudarla, ¿no?
Ujú. Ah, sí. Hay sí, sí, sí, claro, o sea, claramente Bueno, esto es un eso es un algo extremo, ¿no? pero digamos que era como, a lo mejor como en en México, ¿no? Que
Sí, el mensaje es: "Eres una buena persona, si si quedas exhausto por otro".
Sí, das hasta lo que no tienes. Ajá, exacto.
¿No? Entonces, no, te digo, tienes que, como que analizar todo ese contexto que hay detrás, cultural, religioso, social, etcétera, etcétera. Ahora, hay formas muy educadas de decir que no, y no tiene que llenarse de pretextos.
Sí, sí, sí. Sí. Ajá, es lo que te iba a preguntar. Ah, o sea, es justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo comunicas un no, sin quedar mal, sin que te haga sentir mal, o sea, cómo llegaste tú a este punto, ¿no? Porque, a veces, siento que decir no cuesta mucho y está muy ligado con esta culpa.
Sí, eh, bueno, me concientizo de esto en el momento en que en que llego a a conocer la salud mental, a tomar terapias, a a Sí, claro. Y con profesionales de la salud mental, ¿no? Porque, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
Ah, es superimportante. Claro, obvio, sí, no, no. Estos life coach que están Influencers, sí, no, no. O sea, con alguien que tiene diploma de papel, que Sí, sí, exacto.
S certificado y cédula. Porque para las para tratar la salud mental o física a fuerza se requiere una cédula, un registro.
Claro. Exactamente. Sí.
Eh, hay otras profesiones que no son necesarias, ¿no?, tener una cédula, pero la salud a fuerza requiere una cédula. Entonces, eh, a veces vas por una cosa, pero te van saliendo otras, porque todo va de la mano.
Ujú. Exacto, sí. Ujú, sí.
¿Sabes? Una cosa te lleva a la otra. Entonces, cuando me concientizo de esto, entonces veo esa importancia, ¿no? Y y además también es muy cultural, porque a nosotros los latinos, por ejemplo, nos encanta que nos doren la píldora. Que nos hablen bonito, eh, como que lo directo no nos gusta mucho, nos
Ya, entendí, sí. Claro, no, lo directo, hasta inclusive puede tornarse como si fuera algo grosero ¿no? Ajá.
Agresivo, ¿no?, eh, mi primer es
O si faltaras al respeto y todo esto, ¿no?
Exacto, mi primer esposo, de quien soy viuda, era alemán. Entonces, ellos son muy directos, y claro que
Ah, wao. Sí, los alemanes son superdirectos, o sea, al grano y se acabó.
Ajá, entonces tuvimos este choque cultural, obviamente, al principio
Sí, no. Sí.
eh, y entonces él me hizo ver su punto, ¿no? De ¿por qué perder tanto tiempo? Y que él veía mucho peor que él veía mucho peor el que muchos mexicanos decían que sí y no lo hacían, o no llegaban.
Es que sí. Como haciendo perder el tiempo de todos, ¿no?
Claro. "Oye, fíjate que vamos a tener una fiesta el sábado, vente", ¿no? "Ah, sí, ¿cuento contigo?". "Sí, claro". Y resulta que el otro ya tenía otro compromiso y no llega.
Sí, no, solo solo lo dijo que sí, como por: "Ah, sí, sí, está bien", y al final a lo mejor hasta lo contemplaron en los tacos o que en las tostadas o la carne asada y
Exacto. Ah eh, o sea, tú estás gastando por otra persona que no va a llegar.
o una boda, ¿no?, que que que las sillas están supercontadas, que la comida está supercontada, y luego la gente confirma y no va, ¿no?
O o te cancela un día antes, en una situación que lle como una boda que lleva meses de planeación, ¿no?
Ándale, sí. Sí, y que incluso, o sea, que a lo mejor a ti te invitaron y dejaron de invitar a alguien más por invitarte a ti que a lo mejor el primo o que el tío y no sé qué, o o eres así como alguien, pues entre comillas "importante o significativo", para ellos, que a lo mejor dicen: "Uy, dejamos a no sé quién afuera, que sí nos cae bien, pero tiene más el peso de de la sangre, o que somos familia", ¿no?
Ajá, por darte lugar, ¿no? Claro, claro. Ujú. Claro, y que ya no pueden hacer la peladez de ese en ese momento invitarlo, ¿no?
Exacto, no, ¿cómo invitas a alguien un día antes a tu boda, no? <laughs> No, claro que no.
Ajá, "Mañana me caso, vente", no, pues no. Y y entonces, eh, yo empecé a comprender todo ese contexto, y claro que tenía razón en muchas cosas, ¿no?, pero después, cuando atiendo mi salud mental, lo confirmo todavía más, ¿no?
Sí, claro. Ah, mira, o sea.
Entonces, te digo, hay que ser agradecido, o sea, de entrada hay que agradecer que te consideren. ¿No?, para.
Ah, sí, o sea, como sí dar las gracias de que: "Gracias por pensar en mí", o ajá, o sea, como: "Gracias por considerarme", sí, sí, sí.
Por supuesto, eso es educado, "Oye, muchas gracias, eh, por pensar en mí para este trabajo, o pensar en mí para esta invitación, cena, o lo que sea"
Claro.
"pero, ya tengo ocupado ese día", ¿no?, y si es alguien de mucha confianza, pues igual le explicas, ¿no?, "Fíjate que voy a ir".
Mm. Sí, porque explicaciones tampoco son cómo se dice, o sea, no son obligatorias, ¿no?, o sea, no le tienes que explicar a todos todo.
Claro. Claro, "Fíjate que voy a ir con tal o cual, este, y y y quedamos desde hace 2 semanas", ¿no?
Ajá. Ah, ya.
Entonces, okey, la persona entiende que ya es un compromiso que tienes adquirido. ¿No?
Sí, que inclusive, l hasta le da así como que cuando le confirmes, esta persona sabe que vas a ir, ¿no?, porque no solo estás diciendo que sí, sino que también dices: "No, porque ya tenía otro compromiso", o sea, no voy a dejar todo a último momento por otras invitaciones, entonces, cuando tú le digas que sí, esa persona te va a decir: "Ah, ella me dijo que sí y cuento con su palabra", no sé, inclusive tu palabra tiene como más honor o como más valide
Por supuesto. Exactamente. ¡Claro! ¡Claro!, mi palabra vale, mi palabra se respeta, ¿por qué?, porque saben que con toda la honestidad digo que no y digo que sí, porque lo voy a cumplir.
Mm, sí.
¿No?
Totalmente.
Entonces, honras tu palabra, ¿no?, y y y y te digo, o sea, hay cosas obviamente que pueden suceder de último momento, ¿no?, y esos
Claro. Ah, pero eso es como otra, o sea, eso sí es como algo así sí, o sea, como oye, pues, choqué, ¿no?, o tuve un accidente o
eso es entendible. Ajá, tuviste un accidente o te enfermaste
mi hija o mi hijo tiene esto, ajá.
¿No?, eh, quizá la noche anterior comiste algo y amaneciste con vómito, o sea, indispuesta, ¿no?, y eso pasa, ¿no?, y desde que existe el COVID peor.
Ándale, te enfermaste, claro. Ah, sí, totalmente.
No, yo si amanezco resfriada, o sea, no hay forma ya que yo salga a ningún lado, porque no quiero contagiar a nadie.
Oye, es que sí, fíjate que desde la pandemia es algo que que siento que ya es, o sea, antes estaba como muy normalizado, de que: "Ay, traes una gripita, traes tos, ay, equis, no pasa nada, voy", ¿no?, pero creo que sí, desde la pandemia aprendimos a también a decir que no cuando estamos enfermos, de que no, es que no te quiero contagiar, es que no quiero enfermarte.
A ser conscientes, o sea, a cuidarnos y a cuidar a los otros.
Sí, a ser conscien sí, porque, o sea, la gripa, o sea, en este caso, pues COVID era como una gripa, o es una gripa como muchísimo más fuerte, ¿no?, o sea, es un virus mucho más fuerte que una gripa común, un resfriado común, pero se transmite de la misma manera tan fácil, entonces, como que
Claro. Exactamente, y aunque sea un resfriado común, no debes ir a contagiar a otra persona.
Exacto. Exacto, aprendimos y nos concientizamos de que, ya ese tipo, o sea, por más sencillo que sea un resfriado, vas a contagiar a alguien, o sea, no es que no vayas, o sea, no hay que, ay, no, vas a contagiar a alguien, no, no se vale, entonces, ahí también es importante aprender a decir que no, porque si, imagínate, o sea, por porque decir que sí, y estás enfermo, porque te dio pena, que no sé qué, y luego vas y contagias a toda la fiesta, o sea, genuinamente, pues no, porque luego también
Sí, y no se vale. Claro. No, eso es eso es muy irresponsable.
sí, ahí puede haber personas que tengan problemas con el sistema inmune, o estas como enfermedades, no, autoinmunes, mm, muy mal, o que hay niños chiquitos, o personas mayores, ¿no?, o sea, genuinamente
O asmáticos que lo van a pasar peor o Claro. No, y que actualmente después de esta pandemia, yo creo que nadie puede, eh, desestimar una gripe, porque además ya tampoco los estudios son tan reales, como ya hay tantos subtipos, entonces las pruebas te pueden salir de que no, pero por ahí traes un bicho
Exacto. Ajá.
fuerte.
Sí, o sea, puede ser una variación del COVID inclusive, ¿no?, que todavía no lo detecta, o que a lo
Ajá, exacto, entonces, mejor dices no, y eres responsable contigo y eres responsable con los demás.
Los demás, exacto, oye, la verdad es que sí estuvo padri estuvo padrísimo, y ya como para cerrar, un tip, o 2 tips así rápidos de alguien que dice: "Oye, ¿sabes qué?, ¿cómo aprendo a decir que no?", ¿cómo le haces?, o sea, un tip rapidito, ¿no?
Claro. Así, así, te digo, en primer lugar, agradeciendo, que tengan la atención contigo para cualquier situación, y después decir, no puedo.
Ajá. Y un no. Y ya, listo, sencillo, sin tantos rodeos, no, es como quitar quitar la ban ajá, quitar el curita y listo, ya, no es para tanto, oye, padrísima tu plática, me encantó, o sea, ahora sí que el no rotundo se va a decir más seguido, muchas gracias.
Y ya, se acabó sin tanto rodeo, ¿no?, gracias, pero no puedo. Y ya, claro. No, al contrario, gracias a ti, fue un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.